Ừm, ừm, buồn á hả? Buồn thì chắc là hồi mà mình, ờ, rớt hồi à, mình rớt hồi, à, hồi cấp 3 hay gì đúng rồi, hồi cấp 3 mình rớt đại học, ờ.
Ủa cấp 3 rớt luôn hả? Sao bạn rớt hoài vậy bạn? <laughs>
Ờ, mình bị rớt đại học 1 lần. Hông, nãy giờ mình chưa rớt cái gì à, r ờ, rớt Rap Việt, đúng hông? À, đúng rồi, vậy rớt rớt đại học nữa. Thì, ờ, do là mình cũng 12 năm học sinh giỏi rồi, thì ba mẹ mình nghĩ là chắc chắn là sẽ đậu chứ không có cái gì mà phải lo sợ hết. Chỉ soạn chẵn sẵn trường rồi chọn sẵn, gọi là, ờ, nói chung là chuẩn bị hết để mà để mà vào môn nghệ đại học luôn rồi, chọn ngành luôn rồi. Nhưng mà có một cái điểm bất cập là mình, ờ, thi môn Văn với môn Toán thì nó lại ổn. Nhưng mà tới cái hôm mình đi môn Anh văn á, thì lại nó bị t tại Anh văn đó giờ mình yếu lắm, mình, ờ, mình cảm giác như là mình học, mặc dù mình học Anh văn mười mấy năm, mình học trung tâm luôn, mình học một một kèm một một gia sư luôn mà mình bị khó hiểu, đúng hông? Ờ, đúng rồi, bạn bạn cũng cảm giác Anh văn khó hiểu, đúng hông?
<chuckles> Rớt Rap. <laughs> <chuckles> À! À. Chắc thi bị trật đề. Ờ. Ờ, ờ. Ờ, đúng rồi, Anh văn Anh văn nhiều khi nó khó. Anh văn là giống như phải có khiếu, phải có khiếu.
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, mình không học thuộc được, đó. Mình cố gắng mình học thuộc cái đề cương mười mấy năm mình thi Anh văn giống như là cái môn học thuộc của mình vậy đó, mình học thuộc đề cương luôn, nhưng mà ra thì vẫn như mới vậy đó, hông câu nào quen hết. Đó, thành ra là bị, ờ, bị bất ngờ với môn Anh văn. Ừm.
Đúng rồi! Đúng rồi. Còn mình Còn mình á, còn mình thì mình thấy là cái cái điều mà gia đình mình có kỷ niệm buồn á, mà khó quên là khi, a, anh mình mất.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, ờ, bạn kể 2 môn.
Tức là anh mình bị bệnh, nhưng mà cảm giác là bệnh mình cảm giác là giống như trước giờ gia đình mình lâu lâu cũng có cãi lộn nè. Giống như không hông có cãi vã lớn nhưng mà cũng có, ờ, lâu lâu mình xích mích qua lại, nhậu nhẹt, nhưng mà cái lần đó là mình thấy gia đình mình đoàn kết nhất. Giống như là cùng đoàn kết nhất để lo cho anh của mình, nhưng mà anh mình hông qua khỏi. Đúng rồi, nó là kỷ niệm mà mình nghĩ là đúng rồi, mình nghĩ là cái đó là cái khoảnh khắc mà buồn mà có lẽ là sẽ nhớ hoài luôn á.
Ừm. Ừm, ừm. Ờ, ờ. Ờ, đồng ý! À! Cùng, ờ Ờ, cùng cùng quây quần bên nhau, đúng hông? Để bảo vệ cho một người. À, đồng ý, đồng ý. Nói chung là khi mà gia đình thì ai sống mỗi người sống một nơi, đúng hông? Thì ch chỉ khi cần gì mới họp lại thì lúc đó sẽ là cái lúc mà mình, à, trân quý nhiều nhất, giống như những cái dịp lễ Tết đồ á. À, ví dụ, à, nhắc tới lễ Tết thì mình mới nhớ, bạn có một kỷ niệm nào về gia đình vào những cái dịp sum họp hông? Ví dụ như lễ Tết hay là hay là gì đó? Ờ.
À. Ưm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng có. Lễ Tết nói chung là Tết năm nào thì nhà mình cũng ở chung với nhau, có khi là về quê chung, có khi là ở lại nhà chung. Nhưng mà nói chung là Tết năm nào cũng ở chung hết trơn á, mà mình nhớ nhất là vui là đi đánh bài. <chuckles> Nhà cả nhà đánh bài chơi có một ngàn hai ngàn à, mà cũng ăn gian nữa, nhất là mẹ mình với em mình, nói chung là suốt ngày đi ăn gian người ta thôi. <laughs>
Ừm, ừm. Ờ, ờ. Ờ, ờ. Ừm. OK luôn. À! Đó là truyền thống rồi, đúng hông? À, à. À. <laughs> Truyền thống rồi, đi đâu Tết rồi đi đâu ai cũng đánh bài, đánh ít ít cho nó vui, đúng hông? Ờ, hổng có cầu kỳ quá. Ừm, ừm.
Đúng rồi. Nhưng mà mình nghĩ đó là cái khoảnh khắc giống như là vui vẻ, mọi người, ờ nhưng mà thoải mái sau những ngày mà làm việc mệt mỏi, đúng rồi.
Ừm, lúc đó là mình không không có quen về cái cái cuộc sống, ờ, bộn bề nữa, đúng hông? Chỉ tập trung vào trò chơi thôi. Ờ, nó sẽ, ơ, nó sẽ thư giãn là hơ đầu óc hơn. Ừm, ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Có khi nào mà bạn bạn nấu một món ăn gì đó cho ba mẹ bạn ăn chưa? Giống như là ba làm bất ngờ cho ba mẹ bạn á?
Ừm, ừm.

Ờ, mình nghĩ là đồ ăn sẽ không bất ngờ cho cha mẹ mình đâu, tại vì cha mẹ mình ăn nhiều đồ ăn lắm. Ờ, có khi là mình nấu, có khi là anh em mình nấu, ờ, nhà mình đông anh em mà, mỗi người mỗi ngày một người nấu, nên là chuyện nấu ăn là bình thường. <clears throat> Ừm, biết chứ, ờ, nấu ăn là chuyện bình thường mà. Nấu món khó thì, ờ, có thể dở, nhưng mà nấu món dễ thì có thể ngon, dạng vậy đó, nhưng mà món nào cũng nấu được hết, ờ, chỉ là sai khẩu vị thôi. Ừm, nhưng mà mình nghĩ nha, có một cách để mình có thể mình chủ động mình tạo khoảnh khắc ngoài những chuyến đi chơi thì nó hơi tốn thời gian ra, đúng hông? Phải kiếm một cái ngày rảnh giữa nhiều người. Như mình nghĩ nha, thì có thể tạo khoảnh khắc cho những cái dịp đơn giản giống như là chiều đi học, đi làm về thì, à, cả gia đình đem ra ngoài, à, đi bộ với nhau, đi bộ vòng vòng công viên gần gần đó, hoặc là đi, a, tập thể dục hoặc là chơi một cái trò chơi dân gian nào đó, đúng hông? Đồng ý hông?
<laughs> Thế hả? Vậy hả? Ở nhà bạn bạn bạn biết nấu ăn hông? Bạn biết nấu ăn hông? <laughs> Vậy hả? <laughs> Ờ. Ờ. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. Mà trong trong cuộc sống ngày nay bận rộn là bạn mình cảm thấy là nói chung là mình muốn là mình sẽ có thời gian thôi. Thí dụ như chiều mình về mình ăn chung một bữa cơm thì nó cũng là khoảnh khắc riêng. Chứ mà đ đừng giống như là đừng có mỗi người bới một tô cơm thì nó sẽ nó sẽ bị buồn á. Hoặc là, kiểu như, mình ngồi mình chỉ cần coi phim chung một bộ phim thôi là nó cũng đã có khoảnh khắc rồi. Đúng như vậy, nói chung là do mình có dành thời gian, mình có cô mình có muốn dành thời gian hay không thôi, chứ nó hổng, ơ, có cần cái gì phải, giống như, phải tốn nhiều quá công sức.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng. Ờ, ờ. Ờ, ờ. Đồng ý, đồng ý. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng. Đồng ý, đồng ý luôn. Ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Tạo ra nhiều cái trải nghiệm mới, đúng hông? Ờ, tại gia đình, ờ, đó giờ mà ai cũng, ơ, mỗi người một cuộc sống, đâu ai đâu ai có thời gian để rảnh để đi chơi đâu. Đó, thì mình tạo cho mỗi người có một cái cái trải nghiệm. Ờ, đồng ý với bạn luôn. Vậy thì, ờ, theo bạn nha, thì, ờ, trong cuộc sống bận rộn ngày nay á, thì bạn làm thế nào để bạn dành thời gian tạo, à, khoảnh khắc đáng nhớ với gia đình?
Ờ, bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đó. Đúng rồi. Bạn Sao bạn? Thì như mình nói hồi nãy á, là do mình muốn hay không thôi. Thí dụ như mà những khoảnh khắc vui có thể là mình tạo cái group chat gia đình nè, xong rồi giống như có chuyện gì vui cái mọi người đi học, đi làm nè, kiểu, đi chơi với bạn có gì vui cái mọi người quăng lên đó. Cái đó cũng là mình nghĩ là giống như hồi xưa, mấy lúc mà mình rảnh á thì mình có thể ngồi tâm sự với nhau, nhưng mà bây giờ công việc bận rộn, thì nhìn qua những cái tin nhắn đó cái mọi người trong gia đình biết là, à, hôm nay mình làm gì. Đó, mình nghĩ cái đó nó cũng là những khoảnh khắc vui á.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ờ, ờ. Cũng được, cũng được. Ừm. Ờ. Ừm, đồng ý, đồng ý.
Mà nó cũng đỡ tốn thời gian nữa.
Ừm, ừm, đồng ý, đồng ý. Ừm, chắc mình cũng phải tạo một cái cái, a, một cái nhóm để nói chuyện giống vậy ha, ai thích gì gửi vô, đúng hông? Dễ nói chuyện hơn. Ừm, ừm. Vậy thì, ờm
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Miễn là niềm vui, giống như mình đi đâu cái mình chụp mình quăng lên. <laughs>
Ừm, ừm. Vậy thì cũng cảm ơn bạn về những chia sẻ nãy giờ ha, cho mình biết được mượn những góc nhìn rất là rất là thú vị, những cái câu chuyện rất là rất là cuốn hút. Ờ, chúc bạn một ngày tốt đẹp! Ừm.
Đúng rồi. À. Ờ, ờ. Mình cũng cảm ơn bạn. Nói chung là những cái, a, suy nghĩ của bạn ta nói nó cũng đã hợp với mình, nó giống mình á, thì mình cảm thấy như tìm được người bạn vậy đó. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Ờ, bye bye, bye bye bạn.
Ừm, ừm. Ừm. Cảm ơn, bye bye, bye bye, bye bye, chúc bạn ngày

Mình thấy nhiều lắm, ví dụ như là trong những gia đình như bạn bè của mình á, thì mình thấy là đôi lúc á ba mẹ có hơi, ơ, thương thì đương nhiên là thương rồi, nhưng mà giống như hơi khó tính chút xíu. Chắc là giống như là do ba mẹ lớn tuổi, hơi hơi lớn tuổi, cho nên là giống như bạn mình đi, bạn mình là giống như là đi chơi là cũng hổng được đi lâu, đi xíu là mẹ gọi điện về, mặc dù là lớn rồi, từ nhỏ tới lớn luôn. Nói chung là bạn mình nó chỉ đi chơi với gia đình thôi chứ đi với người ngoài là, ừm, mẹ nó hổng cho luôn. Còn gia đình mình thì giống như là thoáng hơn, mình có thể đi chơi vui vẻ miễn sao mình đi mình nói đúng rồi, mình đi mình nói thôi là được rồi chứ hông có bị khó khăn quá. Còn nhà bạn sao? Nhà bạn có bị, ờ, khó tính, ba mẹ có kiểm soát bạn hông?
Ừm, ừm. Ờ, ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi, đồng ý, đồng ý. Đúng, đúng. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. À! À, à. Ừm, ừm. Ừm, thoải mái hơn, đúng hông? Ừm. Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, còn đối với mình thì do là nhà đông quá, cho nên nếu như kiểm soát cũng không kiểm soát hết được. Đó, không lẽ 6,7 đứa mà cứ đợi đợi 1 thằng về thì nó nó phiền, rồi với ba mẹ làm cũng khuya nữa. Ờ, thì khi đi về là chỉ có việc là là nghỉ ngơi, ăn uống như thế nào thôi, còn để mà dành thời gian quan tâm cho tụi mình nữa thì nó lại nó lại nó lại phiền, đúng hông? Đó, cho nên là đối với mình thì những cái lựa chọn mà mình, ờ, làm trong cuộc sống ngoài xã hội á, thì thường mình sẽ ít khi mình về kể với ba mẹ. Tại vì kể cũng có làm được gì đâu, nên là mình chỉ khi mình đi về mình chỉ giữ những kỷ niệm vui thôi để mình để mình kể thôi. Đó, và cố tạo ra nhiều kỷ niệm trong gia đình nhất. Ừm, bạn nói gì?
<laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy á hả? Vậy hả? Đúng rồi. <laughs> Vậy hả? Nhưng mà có khi nào mà có khi nào mà bạn cảm thấy là, giống như là, mấy bạn làm cho ba mẹ bạn vui hông? Bất ngờ, mà nghĩ là bạn thấy ba mẹ bạn vui hông?
Ờ, ờ. Ừm. Ừm, ừm. À, à, có 1 cái kỉ niệm mà làm cho gia đình vui, đúng hông? Thì chắc là cái hồi mà mình, à, đi thi, a, cuộc thi rap ở, ờ, ở trường, ờ, một cuộc cuộc thi rap, đi thi với ờ, hồi xưa mình cũng thích rap với, a, mấy đứa bạn cấp 3, đó 2 đứa, ờ, tầm 2 đứa, cái, a, hôm đó là cái ngày, à, thi gi giữa giữa kỳ hay là thi 1 tiết gì á, à, thi 1 tiết, kiểm tra 1 tiết thì đã đăng ký trước 1 tuần rồi, nhưng mà không ngờ là cái ngày đó lại dính kiểm tra 1 tiết, cho nên là đành bỏ kiểm tra 1 tiết luôn. Ờ hai thằng đi thi ở, ờ, quận Nhất. Đó đi thi xong thì sau khi đi thi xong hết, thi từ sáng tới tối luôn thì sau đó mới về mới nói mới mới nói với gia đình là là là ý là, lúc chỉ chỉ nói sơ sơ là hôm đó đi thi thôi chứ không có nói kỹ, đó mới nói vậy đó. Ờ, kể thẳng kể thẳng cái chuyện mà mình bỏ mình bỏ kiểm tra 1 tiết luôn. Thì la thì có, nhưng mà sau đó thì cũng chỉ cười cười cho qua thôi, tại vì cũng đã xảy ra rồi, đúng không? Với lại đặc biệt mình cũng mình cũng rớt luôn rồi. Đó, thì sau đó thì sẽ sẽ không bị, ờ, sẽ không bị tốn thêm một cái ngày nào để mà tham gia cuộc thi nữa. Ừm, nên chọn
Đúng rồi. Ủa, bạn thi Rap luôn hả? Vậy hả? Ờ. Trời ơi, xui vậy! Trời ơi! Rồi ba mẹ bạn có la hông? Ờ. Trời ơi! <laughs> Rớt luôn hả? <laughs> Vậy kỉ niệm vui hay buồn? <laughs>